الموضوع ده شائِك جدًا على فكرة وإن مش كل الناس بتعرف تعمله لإن ال لمّا تكون حد قدّامك وأنتم الاتنين بتتكلّموا، أنتم الاتنين شايفين بعض وشايفين تعبيرات بعض شي هو يعني هو يعني أنا شايف تعبيرات وِشِّك وأنتِ شايفة تعبيرات وِشّي، فأنتِ عارفة أنا باتكلّم في إيه، وأنا عارف أنتِ بتتكلّمي في إيه، ومثلًا لو حد فينا مثلًا حَس إن التاني ممكن يتضايق والّا حاجة هيبدأ ي يني يعني يضبّط محتوى الكلام عنده أو محتوى الصوت ونَبرِتُه. إنّما للأسف في الرسايل ف في الرسايل الرقمية إمم.
بالضبط. يعني أيوه. في المواجهة طبعًا الوجه الوجه ده بيبقى طبعًا آآ تعبيرات الوِش هي بتقول كل حاجة، آآ عكس بقى الرسايل الرقمية. يعني ليها بقى إحساس تاني خالص.
أ بالضبط كده. إمم. إمم. أيوه. وكنت لسّه هاقول لِك إن الرسايل الرقمية بيبقى موضوعها مختلف تمامًا. آآ بيبقى طبعًا كل واحد بيكتب آآ بطريقة معيّنة وفي نَفس الوقت من الم من في منهم اللي بيكتب عربي ومنهم اللي بينك إنجليزي وفي وك وفي كمان لغة جديدة اسمها الفرانكو لو تسمعي عنّها، اللي هو الإنجليزي المه الإنجليزي المُرقَّم ده. <chuckles>
إمم. إمم. آه تمام. مكتوب بله بالحروف العربي آه. آآ عربي مكتوب بالحروف الإنج الإنجليزي. إمم.
أ أ بالضبط. ب بالضبط كده. فهو الواحد في الوقت اللي زي ده آآ بيحاول علي قد ما يقدر
إمم.
إنّه يكتب بطريقة كويسة ويهدّد ال ويحدّد الهدف من الكلام إيه، إيه هو الهدف؟ إن هو الهدف ي يعني يكون واضح إن أنا باكلّمه مثلًا عشان أعتذر له أو أكلمه مثلًا عشان حاجة أو أكلّمه عشان أسلّم عليه أو أكلّمه عشان أقول له حاجة معيّنة وباحس إن من طريقة كلامه لو في أي حا أي emotion مثلًا يوضّح ال الحالة اللي أنا فيها يُفضّل طبعًا، لإن في بعض الناس عايزة أقول لِك لو في بعض الناس كتبوا آآ على الرسا الرسايل مثلًا على الواتساب أو في أي حاجة أو في أي مكان بدون emotion
إمم. آه. اهم. أ
بيحس كده إن إن لأ، إن في حاجة غلط وإن أنت زعلان منّي، أنت إزاي د إزاي تك
يعني عشان أنت شايف إن إن الر الرسايل بتبقى م ما فيهاش يعني نبرة صوت أو مثلًا تعبير للوِش فال الكلمة أو اللي بتتكتب ممكن تتفهم غلط، فلازم تعبّر عنها من خلال الemoji اللي هو بيتحَط ده اللي هو رسمة وِش مثلًا بيضحك، قَلْب، أي الكلام ده يعني.
فهمتِك أيوه. ما هو أ عشان كده علشان كده ال <tsk> الموضوع ده أ يعني لازم الناس تتفهَّم إن ممكن بعض الناس يكتبوا عادي من غير emotion. لإن لكن للأسف دلوقتي بقى العائد ب بقت العادة أو ال التقليدي في في عندنا دلوقتي إن كل الناس لازم تكتب بemotion عشان نفهم بعض، عشان نحِس ببعض، عشان ن عشان أعرف إن أنت بتهزّر، عشان أعرف إن أنت بتضحك، عشان أعرف إن أنت بتتكلّم جَد. ما هو مش لازم أتكلّم أنا ممكن أستأذن أكتب نَص كامل أو طريحة كده زي ما بيقولوا بطريقة هادية جدًا وأنت تتفهَّمني إن أنا باكلّمك وباسلِّم عليك أو باحكي لك موقف أو بارُد عليك، مش لازم تاخُد الموقف بحساسية.
صح؟ آه. إمم. إمم. أيوه، بالضبط أيوه. طيب أنت بقى لو مثلًا أ بتكتب رسالة والرسالة تكون ب يعني حسّاسة شوية، يعني ممكن تتفهم آه ممكن تتفهم بطريقة يعني تانية غير اللي أنت تقصدها، آآ ب بتحاول تعمل إيه فيها عشان توصَّل إحساسك ده للي قُدّامك؟
إمم، إمم. ف

بالضبط كده، طب وفي أحيان كده بتلاقي نَفسك يعني أو مش ب أو مش بعض الأحيان، عمومًا يعني أنت بتحب تحط نَفسك مكان ال الشخص اللي أنت هتبعت له الرد بتاعك، يعني لو أنت مكان لو كن لو أنت كنت مكانه هتتقبل الكلمة دي، يعني بتفكّر فيها قبل ما ت تكتبها؟
هاقول لِك، آآ، أنا ع من النوع اللي ممكن اللي ممكن أراجع الكلام، أيوه فاهمِك، أيوه فاهمِك، إمم.
إمم. يعني أنت فاهم قصدي إيه؟ فاهم قصدي إن أنا أقصد إيه؟ أقصد يعني إن الإنسان يتأنى شوية قبل ما يندفع وي وي ويكتب حاجة هتتفهم غلط من اللي قُدّامه، يعني هتبقى منتظر اللي قُدّامك هيقول لك إيه مثلًا، ح بتحُط نَفسك مكانه، هو ممكن يفهمها إزاي؟
هاقول لِك، أنا د لمّا باجي أكتب رسالة كتابية زي كده لأي حد باكون عارف الشخص ده، وعايز أقول لِك في بعض الأحيان لمّا إحنا بنيجي نقرا رسايل بعض، كُلّ واحد فينا بيقرا الرسالة الرسالة بتاعة الشخص بصوته، لو خدتي بالِك من حاجة زي كده، يعني لو بتيجي تقر تقري مثلًا رسالة لبنتِك أو لابنِك تلاقيكِ دايمًا بتقريها بصوته كأنه حاضر قُدّامِك، فإحنا عشان كده بما إننا بما إننا عارفين صوت بعض، بما إننا عارفين آآ آآ، كثافة الصوت وفي نَفس الوقت حدّة الصوت ونبرة الصوت واحتواء الصوت في الكلام، بنكون عارفين إن إن إحنا لو اتكلمنا نتكلم ب بهدوء، وأنا عن نَفسي من النوع اللي باراجع نَفسي قبل ما أكتب رسالة لو كان ده سؤالِك، أيوه، وفي بعض الأحيان باكتب نَفس الرسالة وساعات باعدّلها، وبعض الأحيان ممكن أكتب رسالة وساعات أمسحها خالص وابدأ واكتبها من جديد تاني. دي حاجة أنا باعملها يعني شِبه شِبه على طول، آآ، يع يعني علشان علشان برضو أخ أيوه أيوه عشان أخرج برّا حِتّة الصراحة المفرطة، أو أخرج برّا حِتّة ال إن أنا أضايق حد بطريقة أنا ما كنتش أتمنه أتمناها إن حد يضايقني بيها.
آه. اهم. بالضبط. إمم. آه. آه. حلو أوي، امم، يعني بتفضل تعدّل فيها. إمم. أيوه. فعلًا هو ده اللي أنا كنت أقصده. طب بالنسبة بقى للرسايل ال ال اللي هي الصوتية يعني، آآ، الvoice ده، آآ، بتفَضّل برضو إنّك أنت تستخدمه أحسن من إنّك تكتب والّا والّا ما بتفضلهوش خالص؟
إمم إمم.